Claro, ah, ¿cómo no? <laughs>
Ah, muy bien, muy bien, ya me caíste bien. <laughs>
Claro, o sea, como que es muy divers o sea, la verdad mi t mis gustos musicales son muy diversos. Entonces, por ejemplo, a mí casi no me gusta, por ejemplo, bueno por ejemplo, lo lo techno, o, así, casi no, pero si ponen una canción y está buena, o sea, la voy a escuchar, ¿verdad? O sea, pero a lo mejor no la voy a bu no la voy a buscar yo, eh, por mis propios medios. Eh, también, por ejemplo, el rock casi no soy, o sea, el rock como de, o sea, el de ACDC y todo eso, o sea, no soy superfan, pero sí hay canciones, o sea, que que dices: "Oye, claro". Entonces las usas, porque realmente son las que ponen en el gimnasio también, entonces, o sea, no tengo no no me cierro. Ajá, entonces, o sea, no me cierro como que a escuchar nuevas canciones, o, explorar nuevos, este, ritmos, géneros, etcétera. Pero, la verdad, o sea, no te voy a mentir, o sea, un 85% de mis playlists, o sea, en mis en en Spotify, o sea, son canciones tristes, o sea, son canciones lentas, son canciones en las que realmente creo que sí me fijo un poco más en la letra antes que en en el ritmo, pero, pues, siempre suelen ser con ritmo lento, entonces, <laughs> como que ahí me contradigo un poco, pero, o sea, sí les doy un poco más de importancia. <laughs> Sí.
Ujú. Ah, mira. Sí, sí, sí. Mm. Con mucho ritmo. <laughs> Sí, sí, sí. Ajá, como la de Black is Black, ¿no? Creo. Ujú. Ajá, oh. Ajá. <chuckles> Oh, está bien, cada quien sus gustos, ¿no? Creo que a no a todos les motiva como que lo mismo, y si a ti te motiva, eh, ese tipo de música, está perfecto, y y no sé, ¿alguna vez has escuchado música, por ejemplo, la música que está hecha con inteligencia artificial? Eh, este tipo de música donde tú puedes, incluso, crear a base de, pues, no sé. Mm, ah, un género que a ti te guste y que no, por ejemplo, a ti de que te gusta lo lo triste, lo lo deprimente,. <laughs> Este, podrías pedirle a la inteligencia artificial que te haga una canción personalizada para ti, y sería una muy buena idea, no sé cómo veas eso.
Claro. Sí. No. Ujú. Ujú. <laughs> Oye, no lo había escuchado, no sabía que ya existía eso, creo que sí lo voy a buscar, a ver, a ver qué tal, a ver qué canción, qué tan triste canción me puede me puede hacer la inteligencia artificial, pero no, no no sabía que ya existía eso, oye. No, está superpadre. Está muy padre, lo lo voy a buscar.
<laughs> Ajá. ¿No sabías eso? Oh, ya sí, bueno, la verdad que Ajá. Ah, muy bien, pues sí, la verdad que, o sea, hay muchas cosas en este mundo que a veces no sabemos, o, muchos géneros que no que no conocemos, por ejemplo, dices que escuchas de de todo en variado, ¿no? Pero que dijeras: "¿Sabes qué?, este es mi género favorito por encima de todos". ¿Dirías que es? ¿Cuál sería?
No. Claro. Ujú.